Eee, şöyle; buraya, bur yeni evim burası, buraya taşındım. Eee, buraya taşınmadan önce çok daha yakın, 5 dakika yürüme mesafesinde yaşıyordum iş yerine. Eee, neredeyse telefona hiç bakmıyordum çünkü hemen müziği açıp yürüyerek gidiyordum 5 dakikada iş yerine, telefonla da ilgilenmiyordum. Direkt bilgisayarın başına oturuyordum, yani, görmezden geliyordum telefonu. Telefonu şimdi şimdi kullanıyorum. Çünkü bir 45 dakika falan sürüyor bu yeni evimden iş yerine gitmek. O süreyi değerlendiriyorum, işte, diyelim.
Süper. Evet. Harika. Süper, süper. Eee, se yani, sen, eee, telefonu sadece otobüse veyahut da u da eee, toplu taşım toplu, ııı, ulaşım taşıtına binerken kullanıyorsun. E, gözünü açar açmaz telefon Te te teşekkür ederim. Gözünü açar açmaz telefonla haşır neşir olanlar için pratik ve gerçekçi olarak neler önerirsin çevrene? Yani, çevrende illaki böyle insanlar vardır. Detoks yerine böyle uygulanabilir adımlar neler olabilir sence?
Haklısın. Haklısın. Çok büyük oranda. Tabii ki. Var, var. Mesela öyle uygulamalar var ki sen şey yapabiliyorsun, diyorsun ki, "Eğer ben bu konumdaysam bu saatler arasında hiçbir bildirim gönderme bana." O ne yapıyor? Eee
Evet. Nası nasıl, yani, biraz açar mısın?
Tabii, seni aslında bildirim kontrolü uygulaması bunlar. Konum bazlı çalışıyorlar, I IP bazlı çalışıyorlar ve senin istediğin konumlarda, eee, belirli konumlarda hatta şunu bile yapabiliyorsun. "Ben şu konumdayken şu kişiden çağrıları kabul etme." veya işte, "bu uygulamadan bildirimleri kabul etme." veya "bu kişiden mesajları kabul etme." gibi. Eee, bu biraz şey, hani, <chuckles> tabii enteresan işler yapan, enteresan insanların kullandığı uygulama.
Evet. Evet. İlginçmiş. <giggles> <chuckles> Evet, evet. Bu bira ya gerçekten, hani, eee, şey. Tamamen böyle gizli kapaklı işler de yapılabilecek, düşünsene, yani, evli bir insan, <chuckles> evli bir insan ve başka bir yere çıktığında yani "Bildirimleri kapat" seçeneğini seçip her şeyi kapatabiliyor ya da sadece bir kişiye Hımm, ucu açık bir uygulam Enteresan. Peki, bunun harici başka önerilerin var mı? İnsan, eee, şeyde, arkadaş
Eee, Yani, anladın. Tabii, tabii. Tabii ki. Be Tabii ki. Bravo. Hı hı. Ya zaten e önerebileceğim e en iyi şey bu. Bunun çünkü ötesi yok diye düşünüyorum ben. Şi yani telefonu sessize almak falan hikâye. O, illa elin oraya gidiyor. Hani, acaba bir şey mi geldi? Bir şey kaçırdın mı, falan, diye. O yüzden ben telefonun kendisiyle mücade ya, telefon insana h insana hükmetmemeli, insan telefona hükmetmeli ve bunun da yolu ya bu da yazılımla olur ya bu iradeyle olacak bir şey değil. İrade bu, hiçbir zaman irade meselesi olmadı. Bu her zaman teknik, kapasite ve potansiyel meselesiydi ve bunu yapacak uygulamalar var.
Evet. Evet. <chuckles> Anladım, ilginç bir bakış açısı. Gerçekten etkileyici de bir bakış açısı. Eee, yani, iradenin burada yazılıma yenilişinden bahsediyoruz.
Tabii. Evet.
Evet, eee, peki